Evet evet, emm, ya şöyle bir, eee, imge geldi aklıma bir anda, hani sen, eee, aynanın karşısına geçmişsin, eee, oturuyorsun ve hani kafandaki düşünceler şu mu, bu mu, daha iyi olur diye belki kendinle konuşman da, eee, aynanın karşısına geçip sanki birine soruyormuşsun gibi, o hissiyattan, eee, evet bö böyle bir şey de <chuckles> zaten yapmışsın. Emm
Çok konuştum, eve Hı hı. Şimdi sen, eee, söyleyince benim de, eee, gözümde canlanıyor. Eee, kendi kendime, yani, hani bir destek de almadım bu noktada, her zaman kendi kendime terapi verdim. Eee, kendinle konuşmak da güzel, hani eksiklerini bilmek de güzel ve onun üzerine gitmek de, eee, insanı hani motive ediyor. Ben de o şekilde ilerledim. Çok şükür gelişme de gösteriyorum.
Değil mi? <chuckles> He he. Ya. Hı hı.

Kesinlikle öyle. Yani, hani, baktım ki olmuyor, insanlar benle artık konuşmamaya başlayacaklar yani. Sohbet edemiyorum falan, anlıyorlar benim nereye geleceğimi falan. Hemen kaçıyorlar sohbetten, muhabbetten. O yüzden, eee, hem, yani, eşimle de tartışmalarım, eee, çıkıyordu işte. Eee, ondan dolayı dedim ki "Eee, ya, pişman olacaksan pişman olursun, ileride değiştirirsin. Hani bu kadar yüklenme kendine. Hani tek kendini sev. Hayat akıyor." <chuckles> Hani her gün yeni bir şey çıkıyor zaten. Evet, yani kendimiz eee, sevmeye çalıştım o noktada ve, hani, dedim ki, hani, bu böyle olmayacak. Eee, kendine sıkıntı verme, stres verme. Hani, yani mal zaten, hani, dünyada kalıyor. <chuckles> Bu kadar anlam yükleme diye kendime hep şey yaptım böyle, eee, kendimle konuştum, telkin ettim. Aynen. Eee, ve, eee, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum. Biraz böyle, iii, şey yaptım artık yani, eee, kendi kararlarımı kendim vermeye başladım.
<chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet, doğru. Öz şefkat mi göstererek? Değil mi? Hı hı. Evet, evet. Telkin etsin. Hı hı. Evet. Evet.